Tabii, tabii yani, hani, bence dengeli gezmek daha mantıklı geliyor bana. Hani, eee, hayatımda yapmak istediğim diğer şeyler de var. Hani, mesela bir proje olur, ııı, ne bileyim, iii, bir iş kurma fikri olabilir. Hani, bunlara yönelmek varken, böyle, eee, biraz, eee, tabiri caizse deli dumrul gibi al ııı, emm, çantanı çık dünyayı gez. Yok. <chuckles>
Hıh. Hı hı. Hı hı. Sadece gezelim, eee, yi yiyelim içelim. Biraz şey geldi diyorsun hani, o kadar da gerek yok diyorsun. Küçük, küçük gezeriz ama işimizi, projelerimizi kendi bireysel ihtiyaçların da var ki, var mı mesela şu an? O, işte, kendini i dil olarak geliştirmişsin, işte küçük şeyler katıyorsun vs. Hani, böyle peşinden koştuğun projeler var mı, ya da hani koşmak için, işte, bu yazmak gibi kazandırdığın, eee, başka alışkanlıklar, günlük olarak yapabiliyor musun?
Yok. Hı hı. Hı hı. S hı hı. Ya, şöyle söyleyebilirim, eee, şu an, eee, yapay zekâ üzerine eğitimler alıyorum ve bunlarla ilgili bazı fikirlerim var. Bakalım, eee, yani, eee, hayata geçirebilmek önemli tabii. Eee, yoğun bir dönemdeyim, eee, ama zamanı gelince, eee, hay hayata geçireceğim. En azından o tecrübeyi edineceğim diyeyim, hani, bunlar da önemli hayatta.
Hımm. Gerçekten heyecan verici olmalı aynen. Hı hı. Hı. Ha ha. Yani, şu an altyapısını kuruyorsun, eğitim falan alıyorsun herhâlde, eee, ya da geliştirmek için.
Evet. Evet. Kodlarla ilgili özellikle. Hı hı.
Ha, yazılımla ilgili, eee, eve ö öyle bir şey de var sanırım değil mi? E, tamam, oradan kim bilir ne kapılar açılacak, işte, yazma gibi, 7 sene önce yazdığın gibi, belki 5 sene sonra başka bir şey konuşuyor olacağız.
Evet, yazılımla ilgili. Hı hı. Tabii tabii. Hı hı. <chuckles> Tabii. Tabii, tabii, evet.
Çok teşekkür ediyorum güzel yorumların için.
Hı hı. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere hoşça kal.